Э, вот ты знаешь, <smacks lips> на самом деле, так это было или нет, я не знаю, но оглядываясь назад, я всё-таки, вот, настаиваю в нашем с тобой разговоре на том, что я это делал, потому что мне нужна была их реакция.
Да-да. Мгм.
Вот. Ну, под "их" называй, здесь может быть, вот давай так, от родителей, и, вот если мы говорим про какие-то годы, где, а, мне, там, не знаю, 15, 18, 20- вот какой-то такой возраст, то есть родители, а, друзья, наверное, э э, преподаватели там, где там я, э, у учился, да? И вот если брать частные какие-то примеры, вот я хорошо помню, например, я был хиппи в школе. Это выражалось в каких-то н неразрешённых длинных волосах, и мне говорили: "Ты должен постричься, мы, там, позовём в школу родителей". Я, э, м, когда там я вот не помню, то ли это было разрешено в какой-то день, то ли не было разрешено, но я всё равно приходил, э, частично не в школьной форме. Там, например, какой-то пиджак школьный, потому что в моё время нужно было носить школьную форму, а я мог одеть какие-то штаны другие и то есть это р
Мгм. Да-да. Мгм. Ух ты. <chuckles> Ага. Мгм. Мгм. М, поняла. Мгм. Мгм. Слушай, ну это прям протест какой-то. <chuckles> Да.
да, это вызов обществу, это вызов обществу. Абс вот в формате того времени
М. Да, абсолютно.
и то и другое: и длинные волосы я носил, и, э, я мог, например <smacks lips> я ухитрился быть, м, я ухитрился быть как он называется-то? А, не комсомолец, а который со звёздочкой? Октябрёнком! Вот что значит: не используешь какие-то слова- и они забываются. Так вот, я ухитрился быть октябрёнком и не носил октябрятский значок временами. И это было ужасно, и мне говорили: "Где твой значок?" А я говорил, что да, что я его потерял, а я его не потерял, он лежал в кармане. То есть протест очень мощный, получается, системе, э, тому, что должно быть. Но, это- самовыражение, то есть ты таким образом себя несешь и вот ты скажешь, к чему этот история про значок. Вот к чему. Что когда ты учителю говоришь, что "я потерял свой значок", а все вокруг знают, что он у тебя в кармане, вот здесь ты- красавец.
Октябрёнок? <laughs> Ничего себе. Так. Да-да. Ничего себе. Да, его же проверяли. Мгм. <chuckles> Мгм. Да. Мгм. А как все знают? То есть ты предупредил, своих, э, сокурсников, там, м, ребят, с которыми учился, что значок-то у тебя есть?
Понимаешь? До учителя. Нет, нет, такие мелкие, такие мелкие вещи- их знают, их не нужно, понимаешь как, здесь не нужно говорить вслух то, что очевидно таким же, как и ты рядом.